Oh. Tapi kalo boleh tahu, siapa kira-kira yang di rumah ya, yang paling sering nyiptain suasana hangat?
Mmm. Hmm.
Mmm, pas di meja makan atau pas ya ngelakuin kebiasaan itu?
Eee Eh, aku nggak tahu itu termasuk hangat atau tidak ya karena gini, terkadang di meja makan tuh oke kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol, tapi terkadang itu jadi jadi tempat penghakiman juga. <laughs> Jadi misalkan ada ada masalah gitu ya, misalkan anak, eee, aku nih sebagai anak, eee, melakukan suatu kesalahan atau let say nilai nilai sekolah jelek gitu ya. Nah udah tuh dibahasnya di meja makan tuh sambil makan, "Kamu gimana ba ba ba ba ba bla bla bla!" biasanya begitu, gitu loh, tapi
Mmm. Oh iya? <laughs> Oke oke. Mhm. Rapor jelek, oke. Sambil makan. Oh berarti tetep perannya orang tua dong? Maksudnya u eee, oke, misalkan konteksnya di meja makan lagi ngobrolin sesuatu yang seru, yang anget, itu berarti kan memang orang tua yang ngajak makan di meja makan kan? Hmm hmm.
Iya tetep orang tua tetep orang tua. Hmm. Iya betul gitu terus, eee eee, saling cerita tentang keseharian, eee, misalkan kayak aku dari "Gimana di sekolah? Apa yang terjadi?" terus, "Uujiannya gimana?" gitu, sampai di saat aku sudah mulai dewasa, itu mulai pembahasan-pembahasan yang agak sedikit lebih serius, misalkan masalah finansial keluarga atau atau, "Eh kamu gimana sama pasangan?" misalkan gitu.
Mmm. Wow. Iya iya. Itu berarti, eee, disesuaikan dengan disesuaikan dengan umur lo ya? Jadi ketika umur lo udah makin dewasa, obrolannya juga makin makin berat makin serius gitu ya? Hmm. Tapi kalau dari lo sendiri pernah nggak ketika di meja makan, lo mengakui sesuatu yang itu bikin orang tua lo kaget waktu itu?
Makin berat, iya. Makin se makin berat makin serius gitu dan hmm? Iya, itu meja makan berubah jadi meja pengakuan dosa. <laughs>
Oh oke. Meja buat ngobrol hangat, meja buat sidang ya kan, sekarang, meja buat pengakuan dosa. Lo bisa cerita nggak, eee, peristiwanya kayak gimana tuh?
Iya. Pengakuan dosa, iya. Itu tuh, itu be beberapa kali terjadi. Jadi misalkan kayak, eee, aku pernah waktu itu kan belajar nyetir motor ya, waktu aku masih SMP kalo nggak salah. Nah itu motornya kan pakai motor tetangga, motor orang dan, dalin
Oke, oh iya. Oke. Oh kenapa? Kenapa jadi, pake motor tetangga waktu itu?
Iya karena belum punya motor, maksudnya di di keluarga aku nggak ada motor gitu loh, heeh, dan dan apa ya, istilahnya belajarnya juga ngumpet-ngumpet kan. Sampai suatu waktu di saat aku belajar itu, motor itu terjatuhlah dan ada apa ya, eee, sisi fairing-nya yang yang patah gitu.
Oh gitu, dipinjemin gitu? Hmm, oke. Hmm, iya.

Waw oke oke.
Tapi yang penting posisi makannya tetap di meja makan, karena apa? Supaya kita bisa saling, cerita walaupun mereka masih masih megang gadget gitu ya, nonton YouTube lah, TikTok lah, apalah gitu.
Ep oh. Iya. Mhm, mhm, iya. Berarti kamu memang, ibaratnya kayak menjaga kebiasaan kamu di masa kecil itu tetap terjaga sampai sekarang kamu punya keluarga. Kamu ajarin tuh ke anak-anak kamu untuk, iya sama-sama makan bareng-bareng di meja makan gitu ya?
<clears throat> Iya karena menurutku ada ada positifnya dari hal itu iy eee, ya mengajarkan keterbukaan sih sebenarnya.
Mmm, oke oke. Tapi kalau misalkan nih, kamu bisa nambah 1 kebiasaan baru biar rumah kamu makin hangat, kamu pengennya apa nih, mulai dari kebiasaan yang kayak gimana tuh?
Mmm. Seb eee, sebenarnya yang pengen aku lakuin ya dan dan itu masih belum belum bisa aku terapkan itu ini, apa eee, dulu kalau di keluargaku tuh biasanya beberapa bulan sekali itu kita ada ada momen dimana kita bersih-bersih rumah rame-rame nih bareng-bareng gitu sekeluarga.
Mhm. Oh seru sekali seru sekali, mhm mhm.
Dulu ya dulu tapi sekarang kayaknya ke ke anak-anak ku kok kayaknya susah banget untuk untuk menerapkan itu, gitu.
<chuckles> Anak-anakmu berarti nih sekarang, eee, apa? Ma masuknya masih gen Alpha ya?
Eee, aduh aku aku agak kurang paham ya kalau kalau batas-batasan yang jelas gini, anakku yang paling paling besar nih SMA kelas 1, udah SMA kelas 1 yang yang nomor 2, SD kelas 5, gitu jadi, ya mereka sudah sudah mulai kayak punya dunianya sendiri gitu jadi agak agak susah untuk untuk diajakin barengan gitu.
Umur Oh udah SMA oke. Mmm, oke oke oke. Iya bener bener. Mhm mhm mhm, iya iya tapi udah pernah nyoba belum, eee, akhir-akhir ini?
Eee, jujur belum, eee, dulu pernah dulu pernah tapi, eee, iya itu tadi agak susah untuk untuk ngajaknya yuk kita gini, mereka ada aja alasan. <laughs>
Mhm.